Ah, donc des étudiants, donc plus âgés j'imagine, heu, université, c'est bien ça? Qui étaient venus barricader l'entrée du collège-lycée, ça s'est passé comme ça?
Heu, université non, parce que la ville dans laquelle j'étais, il y en avait pas, donc c'était plutôt des lycéens vraiment, ouais. C'était de ils étaient un petit peu plus grands que moi, heu, après, heu, je pense qu'il y en avait quelques-uns qui étaient vraiment concernés et beaucoup qui étaient juste, heu, un peu là pour le chaos et pour, heu, voilà, pour faire, heu <chuckles>
Mmh d'accord. Ah ouais d'accord. Ouais d'a Pour la b ouais, ex exactement et et du coup, qu'est-ce que quelle a été la réaction de ceux qui arrivaient, qui s'attendaient pas forcément à ça? Heu, voilà, qui s'attendaient à une, heu, une journée de cours, heu, normale, pouvoir aller rentrer dans l'établissement? Est-ce que du coup, ils ont pris part à cette manifestation? Est-ce qu'ils sont rentrés à la maison? Heu, est-ce qu'il y a eu peut-être conflit entre ceux qui voulaient suivre les cours et ceux qui empêchaient? Heu, qu'est qu est-ce que tu te souviens un petit peu de de comment ça s'est passé?
Oui, bien sûr. Alors au, heu, bah, au début, 1ère réaction, ça a été, bah, un peu de la surprise puisque de la surprise mais en même temps, à ce moment-là, heu, bon, en tout cas me concernant hein, moi je suis un petit jeune, heu heu, qui aime bien faire, heu, qui aime bien faire rire tout le monde à l'école, qui est pas trop, heu, investi dans ses études, heu, donc, heu, moi je suis comme un poisson dans l'eau, je suis aux anges si tu veux. <laughs> Voilà, c'est une journée, heu, où il y aura pas cours, c'est le chaos, c'est trop bien, heu, c'est ça, c'est mon ressenti en tout cas du moment.
Ouais d'accord. <laughs> D'accord. J'imagine. Ouais, ouais. Ah. Ouais, bien sûr.
Et je pense qu'on a été beaucoup à partager ce sentiment, finalement et heu, il y a pas eu d'affrontements comme on peut voir parfois encore maintenant, il y a des émeutes, heu, des émeutes ou des manifestations, qui arrivent hein, pour des sujets divers et variés, heu, où on voit des groupes, heu, en tout cas à la télé, des groupes bien distincts, heu, un peu de casseurs et de et au contraire, de personnes qui veulent, heu heu, rentrer, heu, dans l'établissement où ça fait des affrontements. Non là, il y a pas vraiment eu ça, heu, c'était plutôt, heu, beh, ceux qui voulaient rentrer, finalement, heu, bah ils sont rentrés chez eux tout simplement et tous ceux qui étaient un peu dans mon cas, heu, ont participé à un espèce de de cortège en fait.
Mouais. Ouais, bien sûr. Mouais. D'accord. OK. Ont continué. Ouais d'accord et et tu penses qu'il y avait un un vrai but? Alors comme tu l'as dit, toi, tu avais pas forcément, heu, conf conscience du du but, heu heu heu, politique derrière, et cetera, heu, mais est-ce que tu penses que ça a eu une incidence, heu heu, qu'elle soit positive ou négative, le fait de de bloquer ce collège lycée? Ou finalement, c'était un peu tous des jeunes de dans dans ton cas, dans le même état d'esprit que toi à ce moment-là, qui étaient voilà un peu plus attirés par le chaos, que que de faire avancer les choses finalement?